Und ich bin dann aber in die USA gegangen und bisher noch nicht in Asien gewesen <chuckles> und auch nicht Australien.
Ach so, okay.
Ja.
Ja gut, Australien war ich jetzt auch noch nicht, aber in Asien war ich, und in Vietnam, Philippinen und Thailand.
Alles in einem oder an verschiedenen, äh
Und Ne, ne, ne, verschiedene verschiedene Male.
Okay.
Und ja, ich w ich würde auf jeden Fall jedem, äh, raten, erst woand also erst nach Vietnam oder so und Philippinen und am Ende dann nach Thailand, weil an andersrum ist man vielleicht bisschen enttäuscht von den anderen Ländern.
Vietnam ist am besten?
Ne, Thailand ist das Beste, und würde ich da da würde ich als Letztes hingehen, weil es kann sein, dass man also ich habe es andersrum halt gemacht und ich war halt 'n bisschen enttäuscht, äh als ich in Vietnam als 2. war und die Leute da nicht so nett waren.
Ja, weil ich würde mir vorstellen, Vietnam ist nicht so toll.
Ja, die Leute sind halt anders, die sind nicht so nett und freundlich und, ja, wie in Thailand, deswegen. Also, sie sind auch nett ist auch nettm aber ich würde
Oh. Das habe ich mir gemerkt von den äh, von den Thailändern, die ich hier getroffen habe, und versus den vietnamesischen.
Mhm.
Weil die sind irgendwie so von dem Krieg, äh, noch